Bạn ơi, dạo này á, mình khá áp lực chỉ vì cái chuyện quần áo thôi nha. Thì, ờ, sắp tới á, mình có một cái sự kiện nó cũng khá là quan trọng, kiểu, ơ, vừa gặp bạn bè nè, vừa có cả đồng nghiệp á, mà mình cũng không biết phải mặc cái gì cho nó ổn nữa. Tủ đồ thì cũng không phải là nó quá ít á, nhưng mà mỗi lần mở ra á, mình có cảm giác hình như là hông có cái bộ nào mà nó vừa ý cho cái buổi hôm nay hết á. Nên là có bộ thì nó thoải mái quá, giống đi chơi bình thường thôi chứ nó cũng hông có hợp để chụp hình, còn có bộ thì nhìn nó cũng hơi, ơ, đứng đắn á, kiểu, văn phòng á, ờ, mình mặc vào, ừ, soi gương thì thấy như, trời ơi, già hơn mấy tuổi vậy đó. Ờ, mình cũng sợ cảm giác bị so sánh á, có lần trước á nha, mình đi tiệc, nhìn bạn bè ăn mặc rất là có gu luôn, ảnh chụp ai cũng lung linh hết á. Còn mình á thì trông là khá là nhạt nhòa á, xong về xem lại hình á là, trời ơi, thấy buồn cả tuần luôn á. Nên lần này á, mình muốn chuẩn bị, ờ, nghiêm túc hơn á, chọn được một cái bộ đồ nó vừa phù hợp với cái sự kiện nè, vừa đúng với cái tính cách của mình á, để đến hôm đó mình không có phải á, loay hoay hay là tự ti nữa. Nhưng mà nói thật mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về thời trang, mình cũng, ơ, không có nắm rõ quy tắc phối màu này kia, cũng không có biết mình hợp với phong cách gì á. Thế nên hôm nay á, mình rất mong bạn nghe mình kể á, ờ, xem những cái góc nhìn mới, rồi giúp mình gỡ rối á, định hình được cho mình nên chọn trang phục gì cho sự kiện sắp tới được hông?
Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ừm, ừm. Mình hiểu. Ừm, à, mình hiểu, đúng rồi. Ừm. Ừm. Rồi. Mình hiểu. Ờ, mình hiểu. Ừm. Ừm, ừm. Mình hiểu bạn ơi, thực ra là cái, à, những cái phân vân, đặc biệt là những cái phân vân của bạn nữ á, thì người ta rất là, giống kiểu là, phải, à, kỹ, à, tức là phải, gọi là, kỹ tính về một tí về vấn đề là chọn trang phục đi những cái sự kiện, đặc biệt là những cái sự kiện liên quan đến, a, đám cưới, đám xin hoặc là những cái sự kiện gộp họp mặt mà mang tính chất là đông người á. Thì cái việc mà bạn, à, cảm thấy là bối rối, tại vì bây giờ có rất là nhiều những cái mẫu thể ừm, mẫu, a, a, đồ, ờ, liên quan đến các bạn nữ, à, đi dạ hội hay là những cái mẫu đồ, ờ, liên quan đến đi tiệc tùng này kia thì rất là nhiều những cái lựa chọn. Và chắc chắn là các bạn sẽ có sự phân vân là là là, à, nên mặc những cái bộ nào cho nó hợp với lại cái phong cách của mình. Thì cho mình hỏi thêm cho mình hỏi thêm bạn là trước khi mà, tức là trước khi mà mình có thể là đưa ra cho bạn một số những cái gợi ý về trang phục, thì mình cũng, a, cần hỏi thêm bạn một số những cái thông tin để mình có thể là hiểu rõ hơn về cái buổi lễ của bạn nha. Chẳng hạn như bạn nói là bạn đang, a, chuẩn bị cho một cái buổi, ờ, buổi chụp họp mặt á thì bạn có thể chia sẻ thêm về cái, ờ, tức là cái hình thức với lại cái không khí cái buổi họp mặt đó như thế nào? Ví dụ như là là nó cần một cái sự lịch sự hay là có thể là nó chỉ là cái buổi gặp gỡ bạn bè đơn giản, thì có thể là mình sẽ mặc những cái đồ mà nó có thể là diêm dúa đẹp nhất để tôn lên cái, gọi là, cái dáng đẹp của người phụ nữ gì đó. Nhưng mà đôi khi á, thì những cái buổi mà họp hành hoặc là những cái buổi mà gặp mặt những cái, ờ, giống như kiểu là, nó sẽ mang tính chất trang trọng hơn, thì có thể là bạn có thể chia sẻ là cái cái buổi họp mặt đó nó cái ý nghĩa của nó mang như thế nào không bạn?
Đúng rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Thì cái buổi gặp mặt này á, ờ, mình và vài người bạn thân á, ờ, tổ chức một cái bữa tiệc nhỏ thôi. Nhưng mà lại mời thêm cả một số cái đồng nghiệp và người quen á, nên là mình nghĩ là cũng không có thể mà ăn mặc nó quá xuề xòa đi. Ờ, không đến mức nha, phải, a, mặc đầm dạ hội hay là mặc vét, kiểu, trang trọng á. Nhưng mà chắc chắn á là cũng không phải, kiểu á, ơ, quần cụt, áo phông, thì cái đó nó giống như là đi chơi bình thường quá. Thì sẽ có chụp hình nè, à, quay phim nè, rồi mọi người cũng hay đăng lên mạng xã hội á bạn. Ờ, tụi mình tổ chức ở, ờ, quán cà phê, nhà hàng nhỏ thôi. Ờ, thì buổi chiều tối á, nên là ánh đèn vàng nó cũng khá là ấm nè, không gian nó cũng đẹp. Vì thế á, mình muốn cái bộ đồ á nhìn nó vẫn lịch sự đi, nhưng mà thoải mái để mình ngồi nè, à, đi lại, cười nói á, chứ hổng phải là mấy cái bộ đồ mà nó ôm sát cái cơ thể làm cho mình ngồi, đi, đứng nó, a, lộ bụng, rồi nó cũng gây khó chịu á bạn.
Ừm À, mình hiểu. Ừm. À, đúng rồi. Ừm. À, mình hiểu. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, thì mình hiểu là cái buổi gặp mặt của các bạn ấy, là một cái buổi mà giống, kiểu là, toàn những cái bạn trẻ thôi, tức là nó không có những vấn đề liên quan đến cần là phải là có gì đó đứng đắn lắm. Tức là mình chỉ cần một cái phong cách rất là thoải mái, mà nó cũng không quên là phải tôn lên những cái sắc đẹp của mình. Đặc biệt là trong một cái quán cà phê, đặc biệt là trong một cái cái cái cái cái quán ăn mà giống, kiểu là, có thể là mình có thể là livestream, hay là có thể là mình chụp hình cùng nhau thì mình vẫn giữ được cái vẻ lịch sự, ờ, ờ, cần thiết, đúng hông bạn? Thì cho mình hỏi thêm là, ờ, tại vì á khi mà mình chọn trang phục thì thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều những cái sở thích, với lại cái, a, đặc biệt là cái không khí và cái thời tiết ấy. Ví dụ như khi mà bạn ở một cái vùng xứ lạnh ấy thì nó sẽ khác, mà, ờ, bạn ở vùng ấm hơn thì nó khác. Thì không biết là cái cái cái gu, ờ, cái gu mà giống như, kiểu là, cái màu sắc của bạn sẽ như thế nào? Ví dụ như bạn thích, kiểu, màu như thế nào? Và có thể là một số người thì thích những cái màu giống, như kiểu, nó sẽ mang tính chất là nó sẽ màu sắc một chút, lòe loẹt. Nhưng mà có một số người thì theo cái phong cách là khá đơn giản, ví dụ như chỉ cần là, à, giống kiểu là, sang trọng và có thể là đơn giản là được. Thì không biết là bạn thuộc cái tuýp người như thế nào nhỉ?
Đúng rồi, đúng rồi đó. Đúng luôn, đúng luôn. Đúng luôn. Ừm, về màu sắc á nha, thì mình hay mặc mấy cái màu như là, à, màu trắng nè, màu be nè, nâu nhạt á, vì, à, mình có cảm giác là an toàn khi là mặc mấy cái màu đó. Mình cũng khá là thích màu, à, đen luôn. Vì mỗi lần mình mặc màu đen á, mình thấy nó gọn người á, nó hông có cái cảm giác bị, à, béo lắm á. Ờ, những cái màu quá chói như là màu đỏ tươi, hay là màu vàng này kia thì trời ơi, mình ngại lắm, mình sợ, ờ, những cái màu nó nổi bật mà nó không có đúng kiểu như vậy á. Còn về cái á kiểu dáng nha, thì mình hợp, ừm, những cái quần ống suông nè, à, váy chữ A dài qua gối á, vì người mình cũng hơi tròn trịa á, cho nên mình cũng không có muốn mặc những cái đồ mà nó, à, nó ngắn quá. Váy mà nó ngắn trên đầu gối, rồi quần nó bó nó ngắn quá thì nó cũng sẽ lộ ra khuyết điểm là người mình nó tròn trịa á bạn. Còn áo thì mình cũng thích những cái kiểu mà kín đáo thôi chứ hổng có hở, ờ, nhiều giống như là tay nó phồng nhẹ, hoặc là cổ kín lên á, để nhìn nó nữ tính á, à, chứ đừng có bị hở quá. Còn ngân sách á thì mình <chuckles> không có muốn mua đồ quá đắt, mình nghĩ á là chỉ cần một, ừm, bộ đồ tầm trung thôi, giá tầm trung thôi, có thể, a, ờ, phối lại nhiều lần, mặc lại nhiều lần nè. Nếu như mà tận dụng được, ờ, đồ sẵn có trong tủ rồi á, thì chỉ mua thêm, a, 1-2 món như là mua thêm cái áo thôi, hoặc là mua thêm, a, cái phụ kiện gì đó thì càng tốt á bạn.
Ừm. Mình hiểu. À, à, mình hiểu. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Mình hiểu. Ừm, ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, vậy thì tốt quá, đúng rồi. Ừ, ừ, mình hiểu, tức là bạn cũng, a, ờ, qua cái câu chuyện của bạn thì mình thấy là bạn cũng thuộc cái, a, gọi là, cái tuýp người, giống như, kiểu là, hơi mũm mĩm một tí, đúng không? Và đặc biệt đặc biệt là cái phong cách thời trang thì cũng không muốn là mặc cái bộ đồ quá lòe loẹt quá màu sắc sặc sỡ thì nó sẽ làm cho mình giống như, kiểu là, càng, giống như, kiểu là, càng càng càng cảm mập hơn gây chú ý á. Thì và cái phong cách bạn muốn là nó tối giản, nó đơn giản mà nó vẫn không quên là là nó nó mang tính là lịch sự và và và và và hiện đại, đúng không? Thì, à, có một số những cái gợi ý cho bạn này, ví dụ như khi mà bạn đi một cái buổi, ờ, tiệc như vậy á. Đặc biệt là bạn, à, ví dụ như khi mà bạn, à, phải chú ý đến vấn đề đầu tiên là mình nghĩ là, ờ, cái vấn đề là khí hậu, rồi thì cái không khí xung quanh như thế nào. Đôi khi là chẳng hạn như như mình nói hồi nãy đó, đôi khi là vào mùa đông á thì, ví dụ như cần những cái bộ quần áo nó cao cao cổ hơn và có thể là tránh bị vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe cảm lạnh gì đó. Hoặc và và và đặc biệt là bạn lại là người mà bạn lại không có thích những cái sự hở hang quá mức ấy, thì có thể là, ờ, bạn, ờ, bạn có thể là lựa chọn những cái, a, cái bộ đồ mà theo phong cách của bạn, tức là, kiểu, nó tối giản. Hoặc là, ờ, những cái bộ đồ nào mà nó cảm thấy là nếu mà đặc biệt là vào những cái mùa mùa mà nó lạnh ấy, thì có thể là bạn, ờ, lựa chọn những bộ đồ mà nó mang cái phong cách mà nó ấm hơn, có thể nó dày dặn hơn thì sẽ làm cho bạn là cảm thấy giữ ấm được và nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đó bạn. Thì bạn có thể thử cách này.
Đúng rồi. Gây chú ý á. <chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi ha. Đúng rồi. Đúng luôn ha. Mình thấy cái cái cái gợi ý này rất là hợp lý với mình nha, tại vì mình cũng quên mất là cái yếu tố, ờ, khí hậu thời tiết á nha. Ờ, mình cứ, ừm, chăm chăm vào nghĩ là mình nên mặc cái bộ nào thôi. Chứ lỡ mà hôm đó trời nó lạnh á, mà mình mặc một cái áo nó quá mỏng đi, thì mình vừa bị lạnh, mà vừa phải hôm đó mình hông có được thoải mái tự nhiên á. Rồi chắc là phải đi mượn áo khoác của người khác này kia thì rất là phiền á. Thì cũng rất là cảm ơn bạn vì đã nhắc nhở mình về cái yếu tố, ờ, khí hậu nè, ờ, để mình có thể chọn được một cái áo mà nó ấm vừa đủ cho cái buổi ngày hôm đó ha.
Ừm. Ừm. Đúng rồi bạn. Ừm, ừm. Ừm. Với lại, à, thêm một cái vấn đề nữa là mình thấy là bạn cũng xác định rất là rõ cái phong cách thời trang của mình rồi đó. Thì bây giờ cái việc, ờ, quan trọng là bạn, ờ, đi chọn trang phục thôi. Có thể là bạn cân nhắc cái vấn đề là, ờ, ngân sách, ờ, có thể là nó sẽ phù hợp với lại cái cái cái cái điều kiện, ờ, thực tế của mình. Và có thể là bạn có thể là bạn chọn những cái shop nào đó không phải quá là sang trọng, nhưng mà nó vẫn có những cái bộ đồ rất là đẹp, phù hợp với bạn, à, và có thể kết hợp với những cái phụ kiện và, ừm, có thể là là sẽ giúp cho bạn là cảm thấy tự tin hơn hơn khi là đi tiệc. Thì bạn có thể thử là, ờ, có thể thử là tức là mình không cần chọn những cái shop mà nào đó nó phù hợp với lại cái cái nhu cầu của mình. Thay vì là một số người thì người ta hay đi theo cái phong cách là, giống như, kiểu là, phải mặc đồ hiệu đồ này kia á. Thì, ờ, ờ, nếu mà bạn không phải là tuýp người quá cầu kỳ vào vào những vấn đề mặc đồ hiệu hay là như đó, có thể chỉ cần chọn một cái bộ đồ nào đó nó đơn giản với phong cách của mình và có thể rằng là vẫn sang trọng. À, và nó cũng không đến quá, gọi là, tiêu quá những cái ngân sách của mình á. Thì, ờ, bạn có thể lựa chọn những cái shop phù hợp. Bạn có thể tham khảo hiện tại có rất nhiều hoặc là có thể là, ừm, nhờ cái tư vấn của những cái người thân của mình á, thì nó sẽ dễ dàng chọn được bạn sẽ dễ dàng chọn được những bộ đồ phù hợp với mình hơn đó bạn.
Đúng rồi ha. Đúng rồi ha. Hợp lý luôn á, mình thấy cái gợi ý này rất là thiết thực với mình nha, tại vì mình cũng, ờ, suy nghĩ chăm chăm vào việc, ờ, ờ, mình có nên mua cái bộ quần áo nó đồ hiệu hông, đắt tiền hông á. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á thì, ừm, cũng không có cần thiết mà phải vung tay để mua một cái bộ đồ hiệu như vậy cho một một cái buổi gặp mặt nó cũng, ờ, ừm, không quá là cần thiết như vậy á. Cho nên là mình sẽ cân nhắc cái ngân sách cho nó phù hợp với lại, à, à, túi tiền của mình hiện tại thôi rồi. Nhưng mà chọn một cái bộ đồ như bạn nói là, ờ, vẫn giữ được cái vẻ sang trọng và lịch sự phù hợp với mình thôi, chứ hổng cần lúc nào cũng phải chăm chăm vào đồ đắt tiền thì mới mới đẹp á. Cho nên là mình rất là thích cái cách gợi ý này của bạn luôn nha, mình sẽ thử áp dụng cái cách này á.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, với lại thêm một cái phần nữa là mình cũng muốn là tư vấn cho bạn tại vì, ờ, là, ờ, như bạn nói là tr ở trong cái quán cà phê và trong một cái nhà hàng nhỏ thì cái ánh sáng sáng đèn là màu vàng ấy thì có thể là, ờ, bạn có thể là mang thêm một số những cái phụ kiện gi giống kiểu bông tai hoặc là vòng cổ ấy. Thì khi mà bạn chụp hình ấy ờ, thì khi bạn chụp hình thì nó rất là, gọi là, nó mang một cái gì đó nó rất là nổi bật và nó làm tôn lên cái vẻ sang trọng của mình. Thì bạn có thể thử cái cách, cái mẹo như vậy thì có thể làm cho bạn tự tin hơn. Và đặc biệt là những bạn lựa chọn những cái bộ đồ làm sao mà ví dụ như t ý cơ thể của bạn nó hơi mũm mĩm tí thì có thể là không nhất thiết phải chọn những cái bộ đồ mà nó bó quá thì cơ mình sẽ lúc nào mình cảm thấy khó chịu. Và tinh thần mình khó chịu thì mình cảm thấy là mất mất, giống như là, mất tự tin ấy và và, ừm, nó ngượng ngùng. Và đôi khi nó sẽ ảnh hưởng tới cái cái phong thái của mình nữa, cho nên là mình phải giữ được cái phong cách chính của mình, chọn những cái bộ đồ nào mình cảm thấy thoải mái nhất và kết hợp với những cái phụ kiện làm tôn lên có thể là, ờ, ờ, rất là thoải mái trước bạn bè đó bạn, thì bạn có thể thử nhá.
À, hay ha. Đúng luôn đó. Trời ơi, hay quá, mình rất là thích cái ý mà, ờ, lựa chọn phụ kiện á nha, tại vì mình chỉ chăm chăm vào lựa quần áo thôi nhưng mà quên mất cái phụ kiện mới là cái điểm nhấn dưới ánh đèn vàng á. Trời ơi, rất là cảm ơn bạn về những cái gợi ý, ờ, nó chân thành như vậy luôn và hữu ích đối với mình á. Ờ, sau khi nói chuyện với bạn á thì mình cũng tự tin hơn để mà chọn đồ rồi, cảm ơn bạn nhiều nha.
Ừm. Ừm, chào bạn. Bye bye.